Bale, pa'no ba nakakaapekto ang pagkain sa pagkakakilanlan mo?
Hmm, okey. Well, ah, yung pagkain masasabi ko ay malaking ano, malaking factor siya sa, ah, cultural identity ko kasi alam mo, ah, Ilokano kasi yung ethnicity ko. Bale, uhm, galing ako sa ano, sa Ilocos Norte, ganyan. Yun yung home province ko. So, sa Ilocos region, ah, maraming mga, ah, local and native delicacies na mga pagkain at, e ilan nga sa mga ito yung, ah
Hmm nga. Oh. Mhm. Mhm.
Ah, dinengdeng or inabraw, gano'n? Yun yung parang sinabawang gulay counterpart ng bulanglang sa, ah, Batangas, parang gano'n. Tapos, ah, yung tinatawag na sinanglaw, yung sinanglaw naman, ah
Hmm. Mm. Oo. Ngayon.
ah, ano siya, bale sinabawan siya na mga Ah, parang mga laman loob ng, ah, kalabaw, ganun or baka. Yung mga ano niya, tuwalya, ah, ano pa ba? Mga liver, ganyan tapos, ah
Oh! Mm.
ano ba 'to, yung meron ding karne'ng kahalo. Ayun, masarap yung sinanglaw na yun. Para siyang ano, parang, ah, beef stew, parang ganun sa English, oo. Ma so, ano siya, uhm, para siyang, ah, ma medyo maasim yung timpla niya kaunti kumpara sa ano, papaitan. Hindi ko sure kung pamilyar ka sa papaitan na ano, na dish. Kasi yung papaitan ginagamitan nila ng ano, eh, ng, ah, parang 'yong
Hmm, mm. Oo. Hmm.
ah, intestine, apdo oo, yoon, tama! 'Yong apdo ng ano, ng baka or kalabaw. Ah, 'yong sinanglaw, wala siyang gano'n. So, hin more on ano siya, parang asim, gano'n. Kumbaga, papaitan siya na hindi mapait kasi walang apdo. Ayun 'yon, gano'n. Tapos ano pa ba, yung sumasalamin sa amin, ah, yung pakbet Ilocos siguro, ganun. Tapos bagnet, ah, Ilocos empanada, mga ganong ano, pagkain. Marami, oo.
Apdo. Ah. Oh! Mm. Mm nga, wow, dami ng mga nabanggit mo, ganitong ano 'no, ah, nakakagutom, nakakagutom 'yong mga ano mo, nabanggit mo.
<chuckles> Uh, kaya nga, eh, 'di ba, sara ang sarap pa naman humigop ng ano ng mga sabaw, sabaw-sabaw ng mga dishes 'no kapag ganitong maulan bumabagyo, Diyos ko po.
Mm. True. Totoo 'yan, talagang ano eh, 'no, parang dito sa mga nabanggit mo. Ah, 'yon talaga 'yong pinakaano 'no, ah, base sa pagkakalinla ka pagkakakilanlan mo kasi, 'di ba, usually ito 'yong mga ano, um, ano 'to mga nakikita or mga Ilocos dishes talaga, talaga.
Mm. Oo, mga local.
Oo. So, grabe 'yong mga nabanggit mo sarap, tsaka 'yong, actually, 'yong sinanglaw, hindi ako gano'n ka-familiar do'n, oo. Pero 'yong sa ano sa pinak ay, sa papaitan 'yon 'yong talaga namang ano, eh, favorite ko hanggang ngayon, 'yan.
Mm. Ah, familiar. Oo, papaitan. <chuckles> Ah, oo imagine-nin mo nalang yung ano, yung papaitan na hindi siya mapait, gano'n, yun yun, yun yung sinanglaw, oo.
<chuckles> Oh, sige, i-imagine ko 'yan. Pero, ano ba, paano mo naman pinapasa 'yong tradisyon ng pagluluto sa susunod na henerasyon?
Hmm. Okey. Lalim no'n ah. <laughs> Well, ngayon, ano, bale ang, ah, pamilyar palang akong lutuin 'no, yung Pakbet Ilocos, tapos dinengdeng tsaka inabraw. Tapos sa, ah, meryenda naman yung, ah, Ilocos Empanada. One-time ko pa lang siya nagagawa.
Mhm. Mhm. Oo. Oh.
Well, ah, siguro, maipapasa ko siya sa ano, sa susunod na henerasyon kagaya ng mga sa mga mas maliit kong kapatid, ganyan.
Mm.
O sa mga, ah, friends ko kasi syempre wala pa naman akong anak, 'di ba? Bale ano, um.
Mm.
Eh tinuturuan ko na rin sila minsan na magluto, yung mga kapatid ko, la 'pag umuuwi ako ng probinsya. Lalo yung ano, yung mab yung mga lutuing mabil mabilis lang. Yung mga Ilocos, ah, na, ah, dishes gaya ng, ah, dinengdeng or inabraw, kasi sinabawang gulay lang yun eh na halo-halo. So, 'yon, ah, minsan tinuturo ko sa kanila kung paano, ah, yung preparation ng mga gulay, ganyan. Yung mga pagkakasunod-sunod. Kasi 'di ba yung mga gulay minsan may mga nauuna, kasi mas mahirap lutuin, ganyan. Tapos minsan ina-adjust rin kasi, 'di ba kunyari magluluto ko ng sinabawang patola.
Hmm. Oo. Tama. Mm.
Eh, yung, ah, patola makatas 'yon 'di ba, nagtutubig, so minsan tinuturo ko rin yung mga ganong teknik na, "Pag magluluto kayo ng ano, inabraw na patola, 'wag kayong masyadong maglalagay ng tubig," ganyan sinasabi ko, "Hayaan niyo munang magtubig siya, tapos kung ah, ah, nagtubig na, doon niyo na lang i-adjust yung or puwede niyong dagdagan yung mga tubig," mga ganong simpleng ano, simpleng dishes muna or ma or mga secret ano ba, hacks sa pagluluto, ganun.
Mm, tama. Mhm. Oh, ganun pala. Nakakatuwa yun 'no, kasi siyempre, ano, um, 'yan, ah, kahit sabihin na medyo hindi pa gan'on karamihan 'yong mga natututunan mo na Ilocos dishes or Ilocos na u putahe na ganyan, na niluluto mo, talagang naituturo mo pa sa iba. Pero na-co-curious ako, eh, ano ba 'yong pinagkaiba ng ano, ng dinengdeng sa pakbet? Kasi medyo ano eh, parang alam mo 'yon nalilito kasi ako diyan sa dalawa na 'yon, oo.
Mm. Hmm, mm. Naririnig mo na rin, oo. Well, yung ano, 'no yung dinengdeng, bale sinabawang gulay siya na ano, ah, halo-halo rin, actually similar lang din sila ng inabraw, palang parang ano lang, kumbaga, ah, nag-i-interchange 'yong terms na 'yon, dinengdeng 'tsaka inabraw. So, paano siya naiiba sa pakbet? Yung ano, 'yong dinengdeng, sinabawang gulay siya na halo-halong gulay. Minsan kung ano 'yong available sa bakuran, ganyan. Kunyari, ah, papaya, saluyot, ah, patola, talbos ng kalabasa, kalabasa, sitaw, mga gano'n. Puwede mo na siyang ano, paghalu-haluin, tapos 'yong pampalasa lang do'n is bagoong isda, 'yon. Kumbaga lalagyan mo ng at least 3 tablespoon siguro ng bagoong isda 'yong isang, ah, kaserola, ganyan, depende sa lulutuin mo nung, ah, ga depende sa dami ng lulutuin mong, ah, gulay. So ayun, yun yung parang pinaka soup base niya, mm. Tapos 'yong nagbibigay na lang ng umami do'n 'yong, ah, freshness ng gulay tapos konting vetsin 'yon na. Hindi ka na hindi mo na kailangan ng asin kasi minsan 'yong, 'di ba, 'yong bagoong isda maalat na, depende na lang sa'yo kung mag-aadjust ka kaunti, oo, depende sa sabaw. While yung pakbet naman, siyempre pakbet, ah, mas ano siya, mas kaunti yung sabaw or mas dry siya, parang pasarsa na 'yong type niya, at saka niluluto siya sa mas mahinahon na apoy hanggang sa mangulubot 'yong mga ano, mga gulay, ganyan. So, ano siya talaga, more on, ano lang, ah, parang pasarsa type siya na ano, na gulay dish din yung pakbet.
Mm. Mhm. Ah, ganun pala. Mm. Hmm. Ah. Ah, oo nga 'no. Yun pala yung pinagkaiba nung dalawa na yun. Talagang um, pero parehas silang gulay 'no, parehas silang gulay. Oo.
Ganun. Mm. Yes, pareho silang gulay and, ah, karamihan din ng sahog ng, ah, dinengdeng ay makikita rin sa pakbet. Mm.
Pakbet. Okey sige. Ngayon mas naiintindihan ko na, pero ano naman yung inabraw? Sorry, ah, nabanggit mo rin kasi 'no, yung inabraw. Ano naman yun? Paano naman siya niluluto? At ano naman yung mga ingredients na meron siya? Usually, ba itong mga gulay lang talaga or kasi kanina nabanggit mo, inabraw na patola. So, may specific ba na gulay yung ano na yun, yung putahe na yun?
Mm. Mm. Mm. Yung ina inabraw? Yung dish? Well, yung dish na yun 'no, parang similar lang din siya sa dinengdeng, yung inabraw. It's just that 'pag sinabing inabraw, parang minsan mas ano siya, mas cheaper version. Kumbaga, kapag dinengdeng parang mas maraming gulay na lahok, ganiyan. 'Pag inabraw naman parang dalawa, tatlong gulay lang, ganiyan. Parang mas ano siya, sinabawang gulay din siya. Mas ano na nga lang, mas, ah, cheaper version, ganiyan. Kumbaga, ah, malunggay tapos inihaw na ano, na, ah, tilapia. Puwede na yung inabraw. Oo, sasabawan, mm. Tapos yung soup base nun, bale ganito. Yung inabraw na, ah, malunggay, yung soup base nun, bale, ah, lalagyan mo lang siya ng, ah, bagoong isda yung tubig tapos, ah, kaunting luya then malunggay tapos ipapatong mo na doon yung ano, yung inihaw or prinitong tilapia.
Ah. Hmm. Oo. Mm. Ah. Oh Hmm. Okey alam mo ano, sa totoo lang kasi 'yong 'yong tatay ko 'no, Ilocano din siya. So, um, ito palang inabraw nakakain ko na <chuckles> before hindi ko alam. Kasi ginagawa niya na 'yan before 'pag nag oo base do'n sa kung pa'no mo siya inilirawan kanina. Parang, ay, oo nga 'no, ito 'yong laging niluluto ng tatay ko no'ng nabubuhay pa. <chuckles>
Gano'n. Mm. Ah huh, so 'yon. Pamilyar ka na? Mm. 'Di ba ano kamusta na nagustuhan mo naman 'yong lasa?
Oo, nagustuhan ko naman.
Simpleng simpleng dish lang pero ano, 'no masarap.
Mm. Sa totoo lang gano'n pala 'yon, 'yon pala 'yong tawag do'n kasi parang minsan akala ko nag-iimbento lang sila ng luto. Kasi, 'di ba, parang ang konti lang talaga ng sahog, tapos mostly isda na inihaw, nap 'yon lang 'yong ano, 'yon lang 'yong pinaka naging sahog.
Mm. Mhm. <chuckles> Hindi. Oo. Yes, correct. Tapos masarap na kung ano may, ah, bulaklak ng kalabasa, 'di ba? Manamis-namis.
Oo. 'Yon nga ginagawa nga din niya talaga, <chuckles> nakaka kulit. <chuckles>
Mm, tapos may sitaw. <chuckles> Oo. 'Pag inabraw mas simple. Kasi konti lang 'yong ano, konti lang 'yong gulay na sahog. Kumbaga, kung may malunggay ka, patola, puwede na 'yan, malunggay ka, tapos sitaw, puwede na 'yan, mga gano'n. Tapos pampalasa mo lang talaga do'n, 'yong bagoong isda lang talaga. 'Yan and if mayroon kang pansahog ganyan, ah, inihaw na isda ay perfect na 'yon talaga, puwede na.
Ah. Mm. Oo nga. Oh, oo nga 'no. Totoo talaga ayun nga 'yong ginagawa ng tatay ko, pero nakakatuwa lang din siyempre habang, ah, nilalarawan mo kanina parang 'yon 'yong pumapasok sa isip ko 'no, tapos 'yong time na nabubuhay pa siya. Kasi siyempre ano eh, uhm, ‘yon nga, ah, para siguro nami-miss na rin 'yong ano, 'yong lugar ng, uhm, lugar nila noon kaya kapag nag kaya nagluluto siya ng mga ganiyang gulay tsaka nakakatuwa lang din. Pero ano naman, ah, matanong ko lang din 'no. Eh, ito naman. Paano ba nagbabago yung taste mo habang tumatanda ka?
Mhm. Mm. Mhm. Hmm. Hmm. Well at some point naman, ah, nagbabago yung taste ko kasi alam mo nung bata talaga ako, ang mga gusto ko lang mga tocino, hotdog. Ano pa ba yung mga instant na ano, canned goods ganiyan. Kumbaga dati talaga, ah, yung, a ah, taste ko sa pagkain kasi dati hindi rin ako kumakain ng gulay eh. Ah, nung nagsimula lang ako ng kumain ng gulay at nagustuhan ko siya nung bandang college na ako. Kumbaga siyempre, ah, nag-du-dorm na malayo na sa pamilya, ganiyan. Wala na akong choice, kumbaga wala na akong panahon para mag ina-inarte pa sa buhay ganiyan. So natuto na akong mag maging ano, magluto, mga ganyan, mga gulay kasi hindi naman everytime eh ah healthy yung ano 'di ba, yung pagkain ng mga delata ganiyan o karne. Doon ako natuto. Kumbaga, nanood ako sa mga tutorial sa YouTube ganiyan, paano magluto ng ganito. Hanggang sa na mas nagustuhan ko na siya kaysa sa mga karne tsaka mga, ah, pagkaing, ah, preservatives gaya ng hotdog. Kumbaga ngayon, hindi ko na masyado pinapansin yung mga gano'ng pagkain. More on ano na talaga ako mga, ah, home cooked foods ganun.
Mm. Mhm. Mm. Mhm. Oo nga. Tama. Hmm. Mm. <chuckles> Mhm. Oo, alam mo ano, eh, 'no nakakatuwa rin na naging ganyan na 'yong mga mostly kinakain mo kasi, sa totoo lang talaga kapag paulit-ulit na frozen food 'yong kakainin mo, ah, ano din hindi na healthy, tapos bukod pa do'n nakakaumay din, maski sabihin na 'yong mga ano, 'yong mga delata no, isa din 'yan, eh, parang, um, nakaka nakakaumay din 'yan kapag ganyan 'yong inaano mo, ah, 'yong sa kinakain mo lagi parang paulit-ulit na lang.
Oo. Nakakasawa nga. Mm. Mm. Korek. Alam Oo, alam mo mas gusto ko nalang ano, maglaga ng okra tas isawsaw ko sa bagoong na may kalamansi, kaysa diyan sa kumain ng ano, kaysa kumain ng hotdog. Alam mo 'yon <laughs> 'di ba ang sarap ng ano okra na ano. <laughs>
Wow! Ang sarap. <laughs> Oo nga, mm. 'Yan tsaka ano Oo, minsan 'yong ano 'yong kahit 'yong pritong talong din na isasawsaw sa bagoong na may kalamansi, ayan napakasarap. <laughs> 'Yan, mm. Nakan hmm.
Oo. True. Mm. kaya ilaga mo lang so solve na yung ano mo, eh, pang ulam mo, eh, tapos or minsan ensaladang ano talbos ng kamote ganyan. Naku po.
Oo. Mm. Diyan, nakakatuwa, 'no? Tsaka yung mga ganyang pag-aano talagang, um, 'pag nakakarinig din talaga ng mga ganitong ulam, or alam mo 'yon, nai naiisip mo yung lugar ninyo, talagang itong mga ulam na 'to yung usually pumapasok sa isip mo, 'no? Tsaka nakakatuwa lang din kasi siyempre, ah, kahit papaano, um, at least, 'di ba, ah, ano 'to, naalala mo pa din kung saan kang lugar na ano talaga, nanggaling talaga. Tsaka mm.
Mm. Nanggaling, oo. Kumba yung roots and ano natin, ah, culture, eh, kahit papaano naaalala ko siya. Ah, dahil sa mga pagkain na nag-originate doon o madalas kini inihahain doon sa lugar namin. Hmm.
Mm. Tama. Pero ayun 'no, ah, salamat sa masayang kwentuhan tungkol dito. At alam mo, talagang nagutom ako do'n sa mga kinas sinabi mong ulam, 'no? <sniffs>
Mhm, sige. At, ah, walang anuman at maraming salamat. Usap ulit tayo next time. Paalam.